अ, देखिए अ, मैं कुछ अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अ, वो आदतें मेरे ध्यान को लेकर के हैं, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कुछ कार्य करती हूँ, जैसे मैं अपने दफ़्तर के कार्य कर रही हूँ या इसके अलावा भी अ, अगर घरेलू कार्य कर रही हूँ या फिर इसके अलावा भी जैसे मैं फ़्रीलांसर भी करती हूँ, तो अ, वहाँ पर ये होता है कि मुझे अ, थोड़ा-सा कार्य को रचनात्मक करना और अ, ध्यान के साथ में करना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो मैं कर पाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें ठीक से नहीं कर पाती और आप ये समझिए कि अ, नियमित नहीं हो पाता मेरा जो ध्यान है। तो ऐसे में काफ़ी समस्याएँ भी होती हैं क्योंकि जहाँ मैं कार्य कर रही होती हूँ वहाँ पर अ, जो है कार्य जिस प्रकार से किया जाता है, उसी के हिसाब से काम भी दिया जाता है और ऐसे में जो मेरे साथी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो खुद का आकलन करने लगती हूँ, तुलना करने लगती हूँ उनसे, कि मैं इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही इसीलिए मुझे कार्य भी नहीं मिला, तो ऐसे में मैं कैसे जो है अ, ध्या बिना ध्यान भंग किए अपना जो फ़ोकस है उसको जो है ठीक करूँ? और काफ़ी रचनात्मक तरीके से उस कार्य को कर पाऊँ। तो क्या आप मेरी इसमें सहायता करेंगे?
जी। उम, जी बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका इस समस्या का समाधान दे सकूँ, एक बेहतर सलाह दे सकूँ हालाँकि आपको एक बेहतर सलाह देने से पहले, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो अ, क्या आप मुझे बताएँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आप कार्य को किसी भी कार्य को पूरी रूचि के साथ नहीं कर पा रही हैं। कहीं न कहीं आप क ना किसी ना किसी विकर्षण में चली जाती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस कार्य अ, को करने में रुचि रखती हैं? किस कार्य की तरफ आपका ध्यान सबसे ज़्यादा है?
हाँ जी। हाँ, ज़रूर मैं आपको बता पाऊँगी। अ, देखिए, अ, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे में जब मेरा कार्य की बात आती है, जब रचनात्मक कार्य की बात आती है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन करूँ, काफ़ी अ, सबसे अच्छी पेंटिंग बनाऊँ, लेकिन उसमें ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहाँ पर नए-नए ख़्याल अ, सोचने होते हैं, नई-नई बातें अ, सोचनी होती हैं, जो कि अ, कलर के द्वारा जो है अ, पेंटिंग पर उतारा जाता है, तो ऐसे मैं अ, बार-बार जब ध्यान भंग होता है, तो कोई नई संरचनात्मक चीज़ें बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ कि उसके लिए समय तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे कार्य होते हैं, मैं फ्रीलांसर भी कर रही हूँ, इसके अलावा जॉब भी है और इसके साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो ऐसे में उसके लिए समय निकाल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके लिए समय नहीं निकालती। कभी-कभी जो है समय निकालती हूँ, तो अ, जो है उसके लिए ध्यान लगाना उसके लिए अ, जो है होता है कि एक संरचनात्मक अ, चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है और वहीं पर अ, मैं कई प्र कई दिनों से ये भी देख रही हूँ कि मैं अ, एक ही प्रकार की जो है पेंटिंग का कर रही हूँ, एक ही अ, जो है सोच पर बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब वो सोच बदले, किसी दूसरी अ, सोच पर पेंटिंग बनाऊँ और अ, कुछ ख़ास अ, चीज़ बना कर के तैयार करूँ। तो वही है कि अ, ध्यान भंग होता है और इसी बीच जो है र रच रचनात्मक कार्य होते हैं, जहाँ पर उनको फ़ोकस करने की आवश्यकता होती है, वो हो नहीं पाता है। जी।
उ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। आपको पेंटिंग का शौक़ है और आप अपनी दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि शायद आपको कभी-कभार जो है आपकी जो रुचि है आप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपसे यहाँ एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप आम तौर पर अपनी दिनचर्या में जो आपकी रुचि है, जो आपने बताया कि जैसा कि आप पेंटिंग करती हैं, तो आप अपनी दिनचर्या में इसको अ, क्या रोज़ शामिल है या आप इसको कभी-कभी ही कर पाती हैं?
हुँ। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रोज़ तो शामिल नहीं है क्योंकि कई प्रकार के कार्य होते हैं और कई प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी होती हैं। तो ऐसे में अ, मैं प्रयास करती हूँ कि हफ़्ते में 2 दिन या 3 दिन मैं इस कार्य को दे पाऊँ और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं इस कार्य को दे पाऊँ। तो अ, जब मैं जो है देती हूँ समय तो ऐसे मैं मुझे काफ़ी काम की याद आने लगती है। जैसे अगर मैं अ, जो है पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ तो ऐसे मैं मेरा जो फ़्रीलांसर का काम होता है वो उसका लगता है उसकी योजनाएँ मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। और वही जब मैं कुछ और कार्य कर रही होती हूँ तो वहाँ पर जो है पेंटिंग का मुझे याद आता है, वहाँ पर जो है मेरी योजनाएँ बनने लगती हैं। तो ऐसे मैं जिस समय पर जो कार्य कर रही हूँ वहाँ पर अ, फ़ोकस बना पाना, उसी कार्य को सरच रचनात्मक तरीके से कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल तो तब हो जाता है जब मैं जैसे मैंने कहा कि एक ही प्रकार की पेंटिंग बना रही हूँ तो ख़ुद का आकलन करने लगती हूँ दूसरों से तब अ, ख़ुद को तनाव मे, मैं पाती हूँ। जी।
जी। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बात से परेशान मत होइए। देखिए जैसा कि आपने बताया कि अभी आप जो है वो अ, हफ्ते में करीब 1 या दो 2 ही अपनी अ, पेंटिंग में समय दे पाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपका जो है ध्यान भँग करती हैं? क्या ऐसी वजह है जिनके वजह से जो आपकी रुचि है पेंटिंग करने की, आप उसको नहीं कर पा रही हैं? ऐसे क्या विकर्षण हैं या कुछ और कारण हैं? क्या वजह है?
हाँ। हाँ ज़रूर, मैं आपको बता पाऊँगी, देखिए अगर मैं अ, वजह की बात करूँ, तो ज़्यादातर जो ध्यान भँग होता है वो मेरे मोबाइल फ़ोन की वजह से होता है क्योंकि जो मेरे कार्य चल रहे होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की ईमेल और कई प्रकार के ग्रुप पर मैसेज आते हैं, तो ऐसे मैं बार-बार उसको देखने की एक चाह होती है कि कहीं कोई-कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज तो नहीं आया है, कोई बहुत ज़रूरी संदेश तो नहीं आया है। तो ऐसे में बार-बार देखना भी होता है उनको और जब मैं देखती हूँ तो ये पाती हूँ कि जो मेरा ध्यान है वो भटक जाता है कई बार मैं उसमें रील्स स्क्रॉल करने लगती हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 5 मिनट की कह कर के खुद से 1 घंटे तक मोबाइल चला लेती हूँ और जो मेरा समय होता है, जहाँ पर मैं कुछ रचनात्मक बना सकती थी, कुछ कर सकती थी, वो समय भी निकल जाता है और फिर बाद में जो है पछतावा होता है कि क्यों नहीं मैंने किया उस समय पर, मैं उस समय पर क्यों फ़ोन चलाने लग गई? तो इसी प्रकार से भटकाव भी होते हैं और उन भटकाओं से फिर बाद में पछतावा भी होता है तो अ, काफ़ी ज़्यादा समस्या बन चुकी है मेरे लिए।
जी, बिल्कुल। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा की मैं आपको बेहतर महसूस करा पाऊँ, हालाँकि मैं आपसे एक आख़िरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपको विकर्षण का जो एक मोबाइल फ़ोन है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो भी पेंटिंग करती हैं, वो अकेले बैठती हैं, आप खुद को समय देके करती हैं या आप अ, लोगों के बीच में होती हैं जब तब अक्सर आप ये किया करती हैं?
हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं ज़रूर आपको बता पाऊँगी ये मैं अकेले ही करती हूँ। अ, चूँकि ये मुझे करना अच्छा लगता है और मैं कोई अ, ग्रुप में शामिल नहीं हूँ या लोगों के बीच में नहीं करती। ये मुझे एकांत देता है और ये ए एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा शांति देता है इसीलिए मैं इसको करना भी पसंद करती हूँ। तो अ, जब मैं अ, बैठती हूँ पेंटिंग करने तो मैं खुद के ही कमरे में अकेली होती हूँ बिल्कुल और वहीं पर मेरा मोबाइल फ़ोन भी होता है, जैसे मैंने बताया। तो ऐसा होता रहता है कि कभी फ़ोन देख रही हूँ, कभी वो पेंटिंग कर रही हूँ कहीं ब्रश मेरे हाथ में है और मैं बस अ, सोच रही हूँ कुछ न कुछ अभी बनाऊँगी और कुछ अ, सर्च करने लगती हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय भी निकल जाता है और आप ये समझिए कि वो जो कार्य कर रही होती हूँ, वो भी नहीं हो पाता है।
जी, बिल्कुल देखिए, अ, सबसे पहले आपने जो भी मुझे बताया है मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी रुचि को जो है कर नहीं पा रही हैं, तो आप इस समस्या से थोड़ा परेशान हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए दिनचर्या जो, आपका रोज़ का जो रूटीन रहता है, आप देखिए कहीं न कहीं आपको क्या है उसमें थोड़ा-सा आप अपने लिए खाली समय निकाल सकती हैं। जिसमें आप जो है खुद को थोड़ा दिन का 1 घंटा, डेढ़ घंटा या 2 घंटा जितना भी आपको लगता है कि अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को दे सकती हैं, आपको उतना थोड़ा-सा अ, देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपको जो है अ, मोबाइल फ़ोन से जो है अ, विकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप कभी-कभी फ़ोन उठाती हैं काम करते वक़्त और आपके पास काफ़ी ज़्यादा नोटिफ़िकेशन या ऐसे-ऐसे कुछ आते रहते हैं जिससे आपका जो है ध्यान आपके काम से अ, ख़िसक के कहीं और चला जाता है। तो आप उस स्थिति में क्या कर सकती हैं कि आप जो है, या तो फ़ोन में टाइमर लगा के आप अपने अ, रुचि को जो है वो कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं कि जब तक जो जितना समय आप आवंटित करती हैं कि 2-3 घंटे तक मैं अपने इंटरेस्ट को पर्स्यु करूँगी। अ, उतना टाइम आप जो है अप तब तक आप ये बना सकती हैं नियम ख़ुद के साथ कि मैं तब तक जो है अ, फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊँगी। उसके बाद शायद जब आप अ, पेंटिंग बनाते हैं तो तब शायद आप जो है आप एक और चीज़ कर सकती हैं कि देखिए, आपको ये समझना हो कि आप जो पेंटिंग बना रही हैं वो आपको पता है कि आप अपने मन की ख़ुशी के लिए बना रही हैं। तो आपको ये समझना होगा कहीं न कहीं आप अगर ये कह रही हैं कि आप दिन में उसको अ, हफ़्ते में 1 या 2 दिन कर पा रही हैं और आपको पता है कि क्या-क्या विकर्षण हैं जिसकी वज़ह से आप वो चीज़ नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सोचना है कि आपको अपने विकर्षणों को थोड़ा कम करना है और साथ ही साथ अपने दिनचर्या में से भी थोड़ा ना, कहीं न कहीं वक्त निकाल के जो है हफ़्ते में जैसे अगर आप अभी 1 या 2 दिन कर रही हैं तो शायद हफ़्ते में मुझे लगता है थोड़ा बढ़ा सकती हैं। आप, 3 या 4 दिन अगर उसको कर दिए तो मुझे लगता है कि शायद अप आप आप आप ख़ुद में जो है भरोसा आएगा आपको और आप इस त चीज़ को बहुत थोड़ा अच्छे अ, ढंग से भी कर सकती हैं। साथ ही साथ जैसा कि अ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आप जो है आप अकेले में भी ख़द को थोड़ा वक़्त दे सकती हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी ज़गह पे बना रही हों, जैसे घर पे कर रही हों तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा शोर-शराबा होता है, लोग निरंतर आपके पास आते-जाते रहते हैं। तो उससे भी ध्यान जो है थोड़ा भटक जाता है। तो अगर आप अकेले में कहीं बैठ के ख़ुद को थोड़ा वक़्त देती हैं और फिर उस पे काम करती हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप अपनी जो अ, हॉबी है जैसा आपने बताया पेंटिंग की, मुझे लगता है आप ये बेहतर तरीके से जो है अ, कर पाएँगी। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके आस-पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ में रुचि होगी। तो आप ये चीज़ जो है उनसे भी साझा कर सकते हैं कि वो अपने लिए कैसे अपनी रुचि को के लिए जो है अ, वक़्त निकाल पाते हैं और वो कैसे सही ढंग से उसको अ, कर पाते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो भी आपकी पेंटिंग करने की जो ए ए एका जो इंटरेस्ट है मुझे लगता है आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएँगी और आप ख़ुद में ही अ, अच्छा महसूस करेंगी।
हाँ। जी। हुँ। हुँ। जी, बाकी मैं आपकी सलाह मुझे लगता है कि अ, आपने बहुत ही अच्छी सलाह मुझे दी है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आपने मुझे सुना है, और मेरी बातों को समझा है गहराई से अ, मैं ज़रूर वो कर पाऊँगी और मेरा जो ध्यान भंग हो रहा था बार-बार वो भी मैं ठीक कर पाऊँगी। और इतनी अच्छी सलाह देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मैं आशा करता हूँ कि आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे और भविष्य में आपको कोई सलाह चाहिए तो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।